Paan paano ba nakakatulong sayo yung mga accessories para maging expressive kahit simple lang yung damit mo?
Oo alam mo nung bata pa lang ako gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng halimbawa, hikaw ganyan, kuwintas. Pero dati kasi sa hirap ng buhay alam mo ba 'yong hikaw na ginagawa ko 'yong palamuti do'n sa bahay ng lola ko. Alam mo 'yong mga nakasabit na parang kap kapis? <chuckles> Kapis na may mga maliliit na para siyang wire? Alam mo ba sa totoo lang 'yon ang ginagawa kong hikaw, parang gold siya, 'di ba? Parang kung titignan mo totoong gold pero hindi naman. Gano'n talaga ako ka gusto talaga no'n magkaroon ng ah sabihin na nating accessories, pero hikaw pa lang no'n nung time na 'yon, bata pa lang ako no'n. Tapos ngayon siyempre para sa akin kasi kahit simple lang ako manamit gusto ko talaga kahit papaano meron akong matatawag na accessories para bang ano hindi siya tignan kung simpleng-simple lang 'di ba? Parang kahit papaano merong kumikinang sa'yo, gano'n ako, gusto ko kasi gano'n. Parang buhay na buhay ako kahit na sabihing may problema ako tapos alam mo 'yon parang halatang walang problema. 'Yong gano'ng bagay nakakatulong siya.
Hmm. Hmm. <chuckles> Hmm. Oo, oo. Wow. Mm. Mm. Oo. Mm. Ayan. Hmm. Oo, parang nakakapagbigay kasi ng ano, eh, ng extra parang extra parang deco hindi siya decoration, pero parang, mas lalo kang nagiging confident nga pagka merong pang ano, eh, mga accessories, 'di ba? Ano ba 'yong usually mo na favorite na accessories? Hikaw ba? Kuwintas ba? Ano 'yong palaging hindi nawawala sa outfit mo? At saka bakit?
Oo. Totoo. Tama. Oo. Hindi talaga nawawala? Hikaw. Hikaw talaga. Kasi parang kasi siyempre 'yong mga tao, 'di ba? Unang tinitingnan 'yong mukha. So ibig sabihin, 'pag nakita 'yong hikaw mo, 'yong hindi man sobrang laki pero, maganda, tapos makinang, 'di ba parang, humahanga na rin sila. Ayoko naman ng sobrang hangaan ako, pero gusto ko kasi kahit simple lang ako manamit, gusto ko kasi parang, hindi nila nakikita sa'kin na malungkot ako. Alam mo 'yon? 'Yong parang, isa 'yong hikaw para, maging kumpleto 'yong araw ko. Gano'n ako. Ewan ko ba kung bakit.
Hmm. Tama. Tama, mm. Hmm, 'pag napapansin mo parang may nagsasabi nga sa'yo na parang, "Ayan, bagay yung accessories mo sa damit mo. Uy! Ang ganda naman ang hikaw mo," ganyan. Ano usually yung nagiging epekto niyan sa mood, o presence mo? 'Yan. Hmm.
Mm. Ayun. Oo, sa totoo lang siyempre masaya tapos sasabihin ko, "Oy mura lang yan, bumili ka na." 'Yong mga gano'n, puwede mong i-business, eh, 'no? 'Di ba? Sa totoo lang meron kasing oo, meron kasi akong naging negosyo, ganyan. Gold kasi siya kaya parang, inaano ko rin, parang tinutukso ko rin sila na tanungin ako para, "Oh, sige bili ka na." 'Di ba? Isang tulong din 'yon, eh. Pero kahit wala akong negosyo, talagang gusto ko talaga mayro'n akong accessories na suot. Lagi.
<laughs> Tama. Mm. Business woman pala. <chuckles> Ah. Tama.
Kasa kahit sa bahay siguro, kahit hikaw lang. Mm.
Mag mm. Oo. Pero magaling din yun. Maganda din yung naisip mo, kasi maganda sa business yun talagang gusto mo mismo, personal, 'di ba? So kung mahilig ka sa accessories, siguro mas m hindi ka mahihirapan, na asikasuhin yung business mo o parang magiging natural na lang sayo yung pag-aasikaso kasi nga, gusto mo yung ano, yung pag-a-accessories. Kaya maganda din yun. Mm. Meron ka bang ano, parang pinaka favorite, na accessories na meron ka ng parang dala-dala mo na siya or nasa sa 'yo na siya ng matagal na panahon? Meron ka bang parang pinangangalagaan na ano, na accessories na ganyan? Hmm.
Mm. Oo, tama. Mm. Oo, totoo. Oo. Oo, meron. 'Yong singsing ko, alam mo ang tagal na no'n, since no'ng nag-abroad pa ako sa, Middle East, do'n ko siya binili. Siyempre mas matanda pa 'yon sa anak ko ngayon. Oo. Edi 'yong anak ko kasi ngayon ano na, eh, 14 na. Edi mas matanda pa sa kanya. Hanggang ngayon suot-suot ko siya 'pag aalis ako ng bahay. Oo. Ewan ko ba. Mm, personal ko siyang binili do'n, tapos kasi parang ano rin kasi siya, ah, anong tawag do'n? 'Yong hindi mo talaga makakalimutan no'ng time na 'yon, tsaka hindi ko talaga siya kahit alam mong sabihin nating kulang ako sa pera, 'yong isasangla mo? Hindi talaga, ayoko. Oo, ayoko siyang mawala. Isang beses nga parang nawala 'yong isa, kasi dalawa siya. Parang ano siya, parang couple ring, parang gano'n. Eh, nawala yung isa, talagang umiyak-iyak na talaga ako dahil ayoko talagang mawala yung isa no'n, oo. Pero buti na lang, nahanap ko kahit papano. Ayun, talagang pinangangalagaan ko na siya.
Layo pa, hmm. Wow. Personal mong binili? Mhm? Hindi talaga. Hmm. Napakaimportante. Hmm. Yun. Ayan buti naman nahanap mo, 'no, naku hirap naman pag nawala 'yung singsing, 'tsaka napakaimportante niyan sa'yo. Pero sa dami ba ng pagpipilian ngayon na accessories, 'no, paano mo sa tingin mo, paano mas magiging madali para sa isang tao na hanapin talaga 'yung ano 'yung bagay sa personalidad nila?
Mm. Oo. Alam mo 'yung mga simpleng tao lang siyempre dapat bilhin nila 'yung hindi sa sobrang laki 'yung parang pa di pakaw lang ba, 'yung maliliit lang kung talagang gusto nila 'yung simplehang porma lang 'no. Pero 'yung oo, 'yung gusto naman nila'y bongga 'yung talagang gusto nila'y mapapansin sila, eh, 'di maghikaw sila ng dangling, 'di ba? Talagang kapansin-pansin 'yon, pero alam mo hindi ako naghihikaw ng gano'n. Kasi hindi kasi bagay sa'kin mas bagay sa'kin 'yung maliliit kaya mas pinipili ko 'yung maliliit. So ayun ang sasabihin ko sa kanila gano'n, na binabagayan din naman kasi 'yun, eh, 'di ba 'yung mga accessories, sa pormahan.
Hmm. Porma lang. <laughs> Oo, tama. Oo. Maliliit talaga? Hmm. Tama! Mm. Tama. Meron kasing tao na puwede mong sabihin na, "ganiyan bagay sa'yo" hindi naman talaga niya feel, oo, 'di ba, so depende nga 'yan. Merong mga tao na maili maliliit lang 'yong gusto nila meron naman 'yong katulad nung sinabi mo 'yong nagsusumigaw, nag nagsusumigaw na ano na hikaw, 'yan. May mga accessory bang para sumasabay sa mood ng tao? Halimbawa, may araw na parang, um, pormal or may aral may araw na parang malungkot ka ganiyan or mas kalmado ka. Ano 'yung porma mo pag mag-aano ka magmo-mall at saka ano 'yung porma mo 'pag aabay sa kasal ganiyan or mag-aanak sa binyag? <laughs>
Mm, totoo. Mm. Dangling, oo. Mm. Mm. Oo. Mm, alam mo oo sa totoo lang parang meron kasi gano'n ako. Kasi no'ng isang beses parang saan ba ako umattend no'n? Ayun, abay 'yong anak ko, eh, 'di siyempre dapat okey no'ng ano parang pormalan. So ang suot ko no'n hindi naman siya sobrang haba pero sakto lang sa tenga. Hindi naman siya dangling 'yong ka alam mo ba, may kulay may kulay siya. Halimbawa, ang suot ko'y blue mayroon siyang kulay blue, kasi parang gano'n din ako, eh, 'yong parang oo, pinagpa-partner ko din. So, gano'n ako tapos 'pag dito lang sa bahay 'yong simplihan lang din. 'Pag aalis naman, 'pag mom mag-mo-mall gusto ko 'yong iba't ibang kulay. Halimbawa, puti lang 'yong gano'n, mayroong gano'n, eh, 'di ba? Parang fe feeling ko kasi minsan ang ganda ko, wow! Ang ganda ko do'n sa kulay white na hikaw 'di ba? Siyempre purihin ang sarili, 'di ba? Ayun, gano'n. Simplehang porma lang din pero ayoko naman nagmo-mall ng 'yong halos pulseras na 'yong hikaw mo, hindi naman. <chuckles> Ayoko naman ng gano'n, mm.
Hmm. Ah, pinagpa-partner mo? Hmm. Tama. Ayun! Oo naman. Tama! Mm. <laughs> Kalma lang. <laughs> Kalma lang pagka sa mall, so depende nga rin diyan sa okasyon, 'no. Ikaw ba, anong masasabi mo doon sa ano, kultura ng Pilipino sa pagdating sa accessories kung ide-describe mo? Ano 'yung mga usually nakikita mo sa paligid mo?
Mm. Oo yung kultura. Alam mo 'yong kultura kasi minsan meron na pala akong nakitang, dito sa kultura natin 'yong mga ninuno natin, 'di ba? Meron silang accessories, 'di ba, yung malalaki? Yung mga kwintas, 'di ba, siguro do'n natin 'yon na ano, eh, namana. Pero halos siyempre sa katagalan na develop naman nung ibang mga tao na gumawa ng mas simplihan, 'di ba, 'yong mga gano'n. So, I think dun tayo talaga nagmana sa mga ninuno natin do'n sa kultura natin 'yon. Kaya ayun, 'di ba?
Tama, mm. Hmm. Tama, mm. Oo, simula pa lang meron na, eh, 'no? Sa mga ninuno pa natin parang, um, palamuti din. Mahilig sila sa mga palamuti tapos nai-transfer na din pati nga tayo ngayon hanggang ngayon sa henerasyon ay gumagamit pa rin nung iba't ibang palamuti. Ikaw ba ano, do'n sa mga nasabi mo kanina na na paborito mong parang accessories, meron ka bang parang naging conversation starter yung parang 'pag suot mo 'yon, hindi puwedeng hindi nila 'yon mapapansin tapos kakausapin ka nila kung, "Uy saan mo nabilihan or, eh, bagay naman sa'yo." Meron ka bang parang gano'n na accessories?
Mm. Oo. Mm, totoo. Hmm, alam mo meron no'ng college ako. Siguro yung singsing na parang ano siya, kasi no'ng college ako medyo may pagka-rock ako, hindi ako simplehan 'yan, eh, rock na ano lang ha, 'yong parang gusto ko lang ng singsing na ahas, alam mo 'yon yung paikot lang, yung gano'n. Ayun 'yon ang napansin nila saan mo nabili 'yan ang ganda ang porma. 'Di ba, mga pag-college gano'n yung mga ano, eh, type ng mga estudyante yung parang kakaiba, 'di ba? So, ayun oo unique talaga siya. Eh, gustong-gusto nila sabi ko sabi ko, "Gusto mo ibili kita?" 'Di ba, naging negosyo ko pa no'n talaga. Eh, nagpabili sila sa akin, eh, 'di kahit papaano kumita, 'di ba? Malaking tulong talaga, oo.
Wow, hmm. Oo. Tama, unique. hmm. <chuckles> Oo. Mm. Ay, 'di ba? Di ba nai-model mo tapos nagustuhan nagustuhan nila, kumita ka pa, 'di ba? Oh, okey din 'yon, ah. Oo minsan maganda din pala yung nagsusuot ng iba't ibang para accessories tapos kung gusto nila nga magpabili 'di ikaw nabumili dagdag kita mo pa. Um, ikaw ba paano mo pinipili kung ano 'yong ilalagay mo 'pag simple lang yung ano mo, yung damit mo? Yung parang plain lang ano, yung favorite mong style 'pagka sobrang plain lang yung suot mo?
Mm. Kaya nga. Oo. Mm. Gusto ko yung, alam mo yung, gold lang siya na, ah, hindi siya de pakaw, pero anong tawag do'n? Parang ila-lock mo lang siya, 'yon yung gusto ko, gano'n talaga, yung simplehan lang, hindi kalakihan, hindi kaliitan, yung gano'n lang, yung simplehang alis lang, tapos hindi na ako magkukuwintas, hindi na ako magsisingsing, yung talagang hikaw lang talaga, okey na sa 'kin. Basta yung simplehang ano lang, damit, 'no, maayos na.
Hmm. Oo, yung Mm. Yung bilog na hikaw ba 'to? Yung parang gold? Ay, parang meron ako niyan. Oh.
Oo, 'yon. Kasi sa edad natin, 'di ba, sa edad natin ayaw naman natin no'ng dangling. Nasa bahay, naka-dangling, 'di ba, lalabas. Siguro sa mga bata puwede pa nila isuot 'yan, 'no? Depende rin pala sa edad 'yon, yung mga nagsusuot ng iba't ibang klaseng accessories, 'di ba?
Mm. Hmm. Oo. Hmm, mm, hmm. Hindi ka naman ba parang natatakot 'pag nag-a-accessory ka? I ikaw ba yung parang merong nagsusuot ka din minsan ng mamahalin, or may nagbigay sa'yo, may sentimental value ng suot mo, tapos naging, cause siya ng disgrasya or may nanakaw, ganyan. Wala ka naman bang karanasan na gano'n?
Wala pa naman, pero nagtrabaho ako sa 'ko sa pawnshop, kaya gusto ko gold lahat yung ano, accessories ko. Eh, one time, pumunta kami no'ng anak ko do'n sa Pampanga. Siyempre ayoko namang magbiyahe ng naka puro gold, 'di ba, nakakatakot? Alam mo ginawa ko talaga, hindi ko talaga sinuot yung mga gold ko. Talagang ang sinuot ko yung mga silver, kasi siyempre, 'di ba, mahirap na. Kahit na hindi ko isuot yung go ang yung gold, at least, naka-accessories pa rin ako, 'di ba, kahit si simplehang pormahan lang papunta do'n sa Pampanga.
Wala pa naman? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Kaya nga. Tama. Oo. Mag-accessories ka, pero huwag naman yung parang ifo-flaunt at tsaka na maging takaw-nakaw pa, 'no? Baka imbes na, <laughs> imbes na, magan <laughs> Baka matanggalan ka nga ng te oo, kasi yung iba nangyayari yan, hinahalpak talaga, 'di ba? Mm. 'Di ba? Kaya ano, depende nga din sa sitwasyon, depende sa okasyon, depende din sa lugar, mo pipiliin yung isusuot mo. Um, kung meron kung meron ka bang parang biglaang lakad ngayon, o event, paano mo gagamitin yung mga ano mo, yung mga accessories mo para mas mukha kang, um, parang handa. Yung parang sim parang simpleng outfit lang siya pero, may maganda pa rin at maayos. Ikaw, kung halimbawa't, ayan na, bukas meron kang ano, lakad, ano yung isusuot mo ngayon, ano yung ihahanda mo?
Oo. Kaya nga, Diyos ko. Baka matanggalan ako ng tenga. <chuckles> 'Di ba? Mm. Oo, totoo. Nakakatakot, 'di ba? Mm. Tama. Mm. Mm. Oo. Hmm. Siguro kung 'yong event, eh, ano, sa kasalan. Sabihin na natin sa kasalan, siyempre pormalan 'yan. Siguro 'yong ano isang set, ng accessories ko, 'yong siyempre pare-parehas 'di ba? Ayoko naman kasi ‘yong 1 malaki, 1 maliit, 1 ibang kulay 'di ba, parang rainbow na ‘yong ano ko, itsura ko, oo, cor colorful na siya. Siguro 'yong isang set na simplehan lang. Depende talaga, eh, oo, sa tao ‘di ba? Para alam mo ‘yon, simple naman ang dating no’n pero okey 'yon ha, 'di ba. Kasi minsan mayro'n, eh, mahaba 'yong kuwintas, malaki rin ang hikaw. Kasi ang alam ko, 'pag mahaba 'yong kuwintas mo, dapat 'yong hikaw mo parang de-pakaw lang, 'di ba? Hindi siya puwedeng parehas mahaba oo, kasi baka maging Christmas tree ka na. 'Di ba? Mm.
Hmm, m Oo, colorful. Hmm. Oo. Tama. Tama, para balanse. Mm. Tama. Tama rule 'yon, sabi nga nila katulad nung sinasabi mo 'no, hindi pwedeng parang parehas agaw pansin 'yong ano mo 'yong hikaw mo at saka 'yong 'yong kuwintas mo kasi magmumukha ka Christmas tree tapos ang dami mo pang porselas 'di ba, dapat balanse. <laughs> Oo. Mm. Oo. <chuckles> Oo.
Mm. Oo, 'di ba? Mm. Oo, Diyos ko. Kaya nga. Aalog-alog ka do'n ano habang naglalakad. <chuckles> Tapos mayro'n ka pang ano 'yong sa paa, <chuckles> anklet na aalog-alog din ano?
Ay, nako. Oo. Ta's naka-headband ka pa ng ano diamond, 'di ba? So <laughs> Para ka nang sayaw nga, so dapat balanse lang siya katulad nung sinasabi mo. Paano ba sa'yo nagbibigay ng energy yung mga accessories? Paano gaano siya ka-importante para sa'yo?
Para ka nang sasayaw. <chuckles> Mm. Mm. Alam mo nakakatulong 'yon kasi parang ano lang 'yan, eh, 'yong paglilinis mo ng, ah, sa kuko mo. Kasi ako 'pag naglilinis ako ng kuko ko gusto ko talaga laging weekly may iba-iba akong cutex 'yong gano'n, parang, alam mo 'yon 'yong kasama na siya sa pang everyday life mo. Gano'n din 'yong accessories ko pag-aalis ako gusto ko lagi ko silang kasama. Ayokong may mawala parang ewan ko ba, bakit gusto ko parang hindi kasi kumpleto 'yong araw ko 'pag wala 'yong isa man sa kanila. Kaya gano'n 'pag suot ko sila parang ang saya-saya ko, parang magandang tignan gano'n kumpleto 'yong araw ko.
Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Tama. Oo, kumpleto 'yung araw mo at saka nagbibigay nga sa'yo ng confidence. Meron talaga kasing ano, eh, naibibigay na confidence 'yang paglalagay din ng accessories sa iba't ibang tao, nakakatulong talaga siya. Maraming salamat nga pala sa lahat na ibinahagi mo, ah, nag-enjoy ako sa mga tips mo.
Oo, tama. Mm. Oo, nga, ako rin, eh, natuwa ako't maraming salamat din sa'yo ha. Sige.
Sa uulitin, paalam.